Sa Ilocos kung saan ka nawalan ng ano.
Ah, oo meron 'yon yung unang punta namin do'n. Pero nakaraang oo, bumalik kami 2002, 2023, bumalik ulit kami ng Ilocos, dumalaw kami sa ibang parte naman ng Ilocos na hindi namin napuntahan no'ng una. Sa pagkakataon sa pangalawang pagpunta namin nakakatuwa kasi hindi na kami nagkaroon ng masasakit na pangyayari o hindi inaasahang mga aberya kasi lagi kaming nagpapaalala sa isa't isa, sa aming mga kasama na, "Oh, yung mga gamit niyo ingatan niyo, oh, bilangin niyo yung mga gamit niyo kung kumpleto ba o bago tayo umalis paki check yung mga ganito," yung gan'yan para masisigurado namin na lahat kami ay nasa maayos na kalagayan. Ikaw ba binalikan mo ba yung lugar na pinuntahan niyo o iba naman?
Hindi I mean bumalik ka ba ulit? Hmm, okey. Oo. Mm. Oo. Oo. Hmm, okey. Ano, hindi kami parang direktang bumalik, eh, dinaanan lang namin. Kasi may may pinuntahan kaming medyo malapit dun parang napadaan lang kami tinignan lang namin yung view kung gano'n pa din ba kasi maganda kasi view do'n, eh. Tapos nagpahinga lang din kami saglit pero hindi talaga kami dun nag-stay parang dinaanan lang talaga namin kasi madada along the way lang din siya, eh. So, yun dinaanan lang namin tapos 'yon nga tinignan namin medyo ayos pa din naman yung ano, tsaka yung ano din oo yung lugar. Tsaka yung mga activity din parang ginawa din namin do'n pero hindi na kami nag overnight do'n parang 'yon nga mga iba-iba nga, hmm.
Hmm, ah, okey, okey. Ah. Mm. Ah, okey. Mhm. Ah, okey, okey. Mhm. Yung lugar? Mhm. Oo. <chuckles> Nakita mo nakita niyo ba kung may mga tindahan na?
Oo, may mga tindahan naman talaga. Ano pagpunta namin madami tapos 'yon nga 'pag ano, yung mga activities na ano, nadagdagan sila ng activities kaya tinry din namin, oo tinry din namin yung mga activities dun. Eh, mga water activities kasi meron sila parang sasakay ka ng balsa gano'n tapos yun tinry din namin sila parang isa, isa.
Ah, mabuti. Mhm. Ay talaga, mm. Oo Oo. Nakakatuwa naman ano. Maigi sa pangalawang pagdaan niyo dun, eh, hindi na kayo nagkaroon ng eb aberya.
Mm.

Mm. Naranasan ko din 'yun, nasiraan din ako sa kalsada pero ang mag ang maganda lang nun kasi siyempre may kasama ako. Kumbaga hindi ako nag-isa, eh, naitutulak naman, naitutulak naman 'yung motor. 'Yun nga lang medyo malayo-layo nga lang 'tsaka ang tagal ng hinanap naming lugar para ano, alam mo 'yun makahanap ng ano, ng pagawaan ng mga oras na 'yun. Mag-gagabi na rin kasi nun, pero 'yun nga, ano din naman kumbaga naging, kumbaga masakit 'yung ad 'yung nangyari sa'min na adve adventure na 'yun pero masaya din, kasi parang dun din nabuo 'yung mga ano, eh, samahan na parang 'yung walang iwanan ba kung kahit anong mangyari.
Mm. Oh talaga? Ah, okey. Mm. Mhm. Ayun nga, ayun nga. Totoo, totoo. Mhm. <laughs> Kaya nga eh. Mhm. Tama, totoo 'yan. 'Yan totoo din 'yan, isa rin 'yun sa nakakatuwa, eh, na kahit na gano'n 'yung nangyayari talagang nagkakaisa pa rin kayo ng mga kasama mo na, "oh huwag kayo masyado mag panic, mag ano tayo," sabi nung kasama namin, "magdasal lang tayo kasi mamaya 'yan, may dadaan" gano'n gano'n "dito lang tayo." Kumbaga dun lang kami sa loob ng sasakyan para kumbaga ligtas pa rin kami kasi di namin kabisado 'yung lugar baka mamaya may sumulpot na kung ano diyan sa gilid ng kalsada 'di ba.
Mm. Oo. Mhm. Oo. Oo. Tama, tama. Madami ba kayo nun?
Siguro ano, 5 kami sa sasakyan.
Oh 5 lang.
Nat natutunan din namin dun sa pangyayari na 'yon na, 'pag may sasakyan ka at ba-biyahe ka ng malayo dapat isa man lang sa inyo may alam sa pag-aayos ng kung ano mang sira ng sasakyan.
Hmm. Oo. Totoo. 'Yung nagmamaneho ba, hindi siya, wala pa siyang alam?
Oo, eh, hindi kami masyadong maano sa mga ganiyan, eh.
Mm, okey. Dapat talaga
Ikaw ba, may mga alam ka kahit konti?
Meron naman pagdating sa motor, dapat talaga kumbaga may basic knowledge ka talaga kasi, lalo 'pag malalayo 'yung mga biyahe niyo tapos nangyari 'yung mga gano'ng pangyayari.
Hmm, okey. Mhm. Tama, tama. Dapat lagi ka ring may dalang tools ano?
Totoo, totoo, para mas madaling maayos.
Kaya nga, oo, nakakatuwa naman. Pero alam mo sa usapan nating ito may natutunan din ako, kasi mag-a-adventure kami susunod na buwan, ngayon alam ko na 'yung mga dapat ko ihanda.
Oo. Mhm. Oo nga, eh, ako din sa mga ano, kumbaga lagi na din akong mag-iingat sa ano, pagdating sa pera, <laughs> Parang lagi ko itatabi 'yung wallet ko.
Salamat! <laughs> Oo, 'tsaka magdala ka na ng maraming pagkain. <laughs>

Oo, sa akin ano parang hindi na kami maniniwala pag sinabing yun nga may mga mabibili naman parang gagawin namin magpapasigurado na kami na magbabaon na kami ng sarili naming pagkain kasi ayaw na naming maranasan yun, nagbaon naman kami nun pero hindi kasi namin expected na wala din talaga kumbaga siyempre mabigat din sa biyahe yon may dala-dalang madaming ano eh.
Mhm. Hmm okey. Mhm. Tama 'yan. Oo. Kaya nga. Oo, oo, totoo yan, hmm.
Kaya parang kung may madadaanan kami parang balak namin yun nalang yung dadalhin namin tas magluluto nalang kami dun, pero sa mga sumunod na ano namin na mga lakad namin ano na parang may dala-dala na talaga kami kahit nabibigatan kami parang okey lang kasi
Mhm. Ayun tama, tama. Mhm. Tama maigi naman kumbaga lesson learned ano?
Oo, kasi ang hirap, eh, parang sa susunod kung mararanasan sa susunod parang ayoko nang ulit, mauli maulit yung mga ganong ano, eh, ganong karanasan kasi siyempre mahirap ang sobrang hassle ang layo pa ng babyahihin mo para makahanap ng mga ganong ano pagkain, mm.
Tama. Ah. Kaya nga. Mhm. Totoo yan, totoo yan, oo. Kaya nga pero ano dun ba sa pangyayaring yun nagkaroon ka ba ng parang pag-iiba o nagi naging iba-iba ba ang tingin mo sa mga adven pag-a-adventure?
Di naman naging iba kumbaga parang ano lang natuto lang talaga ako na yun nga parang lagi na maging handa sa ano, sa mga posibleng mangyari ganon kasi siyempre tulad nga ng ganon hindi naman inaasahan na magsasarado yung mga tindahan na malapit dun, eh, hindi naman expected so parang ano lang baga. Maging advance na yung pag-iisip mo na baka, baka wala kang mabilhan kaya, mhm, kaya
Mhm. Tama, ako din. Oo. Mm. Totoo yan, totoo. Tama naman, mm. Mhm. Ayun, napunto mo yung tamang salita yun nga din yung ano ko, eh, yung aking parang isa sa natutunan tsaka sabi ng mga lokal dun, naku kasi yung mga turista yan madalas na kumbaga tinatarget ng mga mandurukot pero sa kabila nong nangyari na yun hindi naman nag-iba yung paningin ko dun sa lugar na yun kasi napakaganda nung lugar ng Ilocos talaga at napaka-welcoming din naman ng mga tao na aming napuntahan dun kaya kahit sa kabila ng nangyari talagang patuloy ako na naglo-look forward na makabalik dun sa lugar pero pagdating sa pag-a-adventure sinisigurado ko na talagang naka-focus pa rin ako kahit ako'y nag-e na-e-excite sa mga nangyayari.
Mm. Oo. Mhm. Oo. Oo. Mhm.

Oo, sa'min ano tawag dito, nagtanong-tanong kami doon kung san talaga yung pinakamalapit. Yun nga, medyo babiyahe nga lang ng mga one, almost 1 hour para makapunta. Oo, yun, wala, eh, wala kaming choice, eh, kasi nandun na rin kami, parang nakapagbayad hindi, may sasakyan naman kaming sarili. So, yun parang, nung pinuntahan talaga namin, eh, nabayaran na din kasi namin yun, parang nakapagpa-reserve na kami so parang, hindi na kami pwedeng lumipat, kaya ginawa namin, biniyahe ko na biniyahe ko na lang din talaga yung ano, yung malayo, para makabili ng pagkain. Pero inisahan ko na, parang binili ko na lahat. Parang kasi nga mga ano kami dun, eh, parang mga 3 days kami dun, so, yun nga binili ko na lahat para pag ano oo, hindi na ano, hindi na pabalik-balik.
Ah, okey. Naku, ang layo! Mhm, pero may nasakyan naman kayo? Hmm, okey mabuti. Oo. Ah, okey. Oo, yun nga, eh. <laughs> Mhm. Mhm, okey. Mhm. Ah. Maigi naman. <laughs> Pati yung tubig, binili niyo rin?
Hmm, kasi wala, eh. Tawag dito?
Ay, grabe.
Yung tubig parang bumili lang kami ng, um, siguro 1 galon, tinipid na lang namin, oo, ganun.
Yung malaki na? Hmm, pero parang ang hirap nun, kasi nai-imagine ko parang titipirin niyo yung pagkain niyo para magkasya, 'no?
Oo, pero nung bumili ako m dinamihan ko naman yung bili para saktuhan lang din, pang ilang araw na. Mm. Pero sa ano, sa lakad niyo ba, ano yung mga natutunan mo dun sa karanasan niyo na yun?
Mhm. Ah, maigi naman. Okey, nakakatuwa naman. Mhm. Ah, meron marami, mm.
Hindi, ay, sa naranasan mo na yon, yung nawalan ka ng ano, anong natutunan mo dun?